Oo kasi alam mo sa siyempre pag pagdating kasi sa pananamit hindi lang natin pwedeng i i-consider yung ganda niya yung alam mo yun yung parang maka-akma ka dun sa sa vibe or sa trend, minsan kasi kailangan alam mong lalo na ngayon na hindi naman na tayo ganun ka-bata parang number one na yung, yung comft yung comfort niya muna, yung komportable ka kaya mong dalhin kasi kahit gaano ka ka-ganda tapos hindi mo naman kayang dalhin tas nahihiya hiya kunyari may mga plunging neckline tas ayaw takip ka naman ng takip or alam mo yun? Wala rin di di siya maganda.
Mm. Mm. Yes. Hmm, dapat ibagay. <chuckles> Oo. Totoo. Mm. Wala din. Totoo nangyayari rin yun sakin, eh. So okey lang, naka-relate ako at medyo tinamaan. <giggles> Totoo yun kasi di ba minsan parang na-ano lang tayo sa trend dahil nga uso yan ganyan, na-aano tayo na alam mo yun, isuot o parang, ah, makisabay lang, pero hindi natin iniisip kung ano no kung talagang kaya nating isuot yung damit.
Mm. Oo. Mm, kasi minsan di ba nakikita natin na suot ng model ganyan akala natin ganun din <gasps> hindi pala yung mga ganun pa oo.
Mm. Oo. Yes. Oo. Pero eto ba meron bang particular na kulay o estilo ng pananamit na laging nag-papataas ng kumpiyansa mo?
Kulay oo, ah, yung mga maroon ganyan, emerald green, ayan.
Okey. Ay iba talaga. Siguro maputi ka ano? Kasi ganun yun, eh, yung mga kulay na ganyan bagay sa maputi.
Uy hindi, ah, morena ako, maitim pa nga ako dati, oo, pero kasi yung kulay niya di ba yung mga color analysis ang mahal nun no? Gusto ko magpa-ganun, eh, para makita talaga kung anong mga shade of colors. Kasi Mm.
Totoo ba? Ah, okey. Mm. Yung kulay ng mm. Kasi ako parang dun ako magaling no sa kulay talaga. Depende sa itsu sa sa kulay mo kasi may mga morena na hindi naman siya totally morena tignan. So sa sa sa palagay mo ikaw morena ka pero sa ibang tao pag tiningnan ka maputi ka. So ganun yun, mm. Depende yun sa tumitingin din talaga, mahirap kasi pag tayo sa sarili natin halimbawa ako maputi ako sa sa'kin hindi ako maputi, sa iba maputi daw ako, ganun.
Oo. Mm. Ah, okey. Oo di ba? Kasi, alam mo minsan talagang dapat alam mo din yung mga bagay sayo. Tsaka pero yung at the same time, komportable kang suotin at kaya mong dalhin number one yun sakin comfort tas pangalawa yung kaya ko, madadala ko ba to, or mag-iinarte lang ako't i-cocover ko lang din naman di ba may mga ganun kasi tayong moment di ba? Ayun parang katulad nung sa ano, kailan ba yun nung nag-ano kami nag-beach kami.
Mm. Yes, oo. Mm. Mm. <chuckles> Oo.